もうあの、その場では、ま、アドバイスするけど、もうその話どこ行っちゃったの？みたいな感じで思い出したように、パンって入ってきたりとかするんですよ。
ええ。 うん。 あ。 ええええええ。うん。あ、そうなんですね。つ娘さんはあれですかね、ちょっとすごくマイペースで、お母様が心配されてるけど、なんかマイペースで進まれてるって感じですね。
うーん。 とてもね。 もうマイペース過ぎて、なんだろう、ほんとに、どうしてこんな風に生きていけるんだろうってみんな羨ましがってますよ。ほんとに。ええええ。そう。
ええ。 あ。 そうなんですね。へえ、でもなんかそれは羨ましがるってこと、やっぱりん、なんいいですね。あ、そうですか。ええええ。
自由だから。ええ。なんかすごい自由すぎて「え、こんな風に生きれたらいいよね」ってもうみんなで言ってるんですけど。
あ、ほうた、あ、いいですね。
もう、なんなんだろう、あの、仕事ってなんか一回やったら3年ぐらいやんなきゃいけないじゃん、ぐらいの感覚ってあるじゃないですか。全くありませんね、うちの娘は。ほんとに、いろんな職業を渡り歩いてきて、で、あの、だから色んな職をやってくるからやってるから、経験も色々あるんですよ。うん。そう。
そうですか。 うん。 あ、いえいえ、あ、そうですよね。ありますね。あ、そうですか。へえ。 うん。ね。 はい。あっ、うんうん。じゃあ、そこであの、道がだんだんこう決まっていくって感じですか？
うーん、何でしょう、いろんな経験したいんでしょうね。うん、ななんかそんな感じですよ。うん。
ええ、あ、じゃ、いあ、そうですか。まだじゃ、きっとお若いんですかね？一番下のお子さんだったら、ええ。
そうですね。まだ、そうですね20代ですね、なのでええ。
あ、そうですか。はい、今はそうやってあの、経験を積む時期だっていうこう、娘さんのなんかそういうのがあるんですかね？
うん、自分でそう言ってますね。でも、そろそろね、あの、もうそろそろかなりの職業をやってきましたよ。なんか、すごいのは、娘はあの、ほんとにすぐ仕事見つけちゃうんですよ、これが。
あ、そうですか。うん。 ええええ。 あ、そうなんですね。
なんかあまりにも、なあまりそんなに、えっと、長く働いてなかったら、あの、採用されにくいようなイメージあるじゃないですか。
うん。 あ、確かにそうですよね。なんであ。
逆なんですよ。逆に面白いって言って、えっと、どれくらい働いてくれる？って逆によ、聞かれるんだって。
なるほど。 いや、すごいですね。なんかすごくじゃあ、相手が魅力に感じる何かがあるんですね。
なんか多分面白いと思っちゃうんでしょうね。初めから「私は長く働けません」って宣言して、もう就活してるところもあるので。
あ、そうですか。ええええ。 ねえ。 あ、そうなんですね。そうですか、いや、だって家族もでもそうやって、あの、見守って、おられて、いすごくあれですね、理想理想的ですね。自分のね、好きなこともできて、周りがね、助けてくれて、きっとな何か引きつけるものがあるんでしょうね。
そうなんですよ。 はい。 うーん。 ええ。